<laughs> आपने कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये जो मैटरनिटी लीव होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है और लेकिन हमको ऐसा लगता है कि देखिए अगर मान लीजिये आपको 6 महीने की जॉब अ, लीव मिल रही है अ, और प्लस आपको मतलब ये है कि दोबारा से आप उसको पूरा करके आप जो है, बाहर जा सकते हो दोबारा से जॉब के लिए, तो हमको ऐसा लगता है कोई इसमें कोई बुराई नहीं है क्यों? क्योंकि देखिए। ऐसा होता है कि जो ले लेडीज बाहर वर्क करती हैं ना, वो बहुत फिट होती हैं, काफ़ी हद तक फिट भी होती हैं, तो क्योंकि मैंने खुद जो है, हमारी मतलब कज़िन थी और वो जॉब करती थी, टीचर थी वो, तो वो समझ लीजिये 8th तक, लास्ट तक उसने पढ़ाया है, ठीक है, और जी अ, टीचर थी वो, तो 8th तक उसने लास्ट में पढ़ाया, लास्ट के उसने 1 मंथ भी छुट्टी नहीं करी। ये समझ लीजिए जब उसको थोड़ा-सा दिक्कत हुई, तब उसने छुट्टी करी उसके बाद उसकी डिलीवरी हो गयी। 6 महीने आराम से वो घर पे रही और उसके बाद फिर 6 महीने बाद भई उसने अपना जैसे अ, पेरेंट्स को बुला लिया और उसके बाद थोड़ा सा क्योंकि 6 महीने का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो बच्चों को देखने के लिए बुला लिया और उसके बाद जैसे आराम से उसका हो गया तो हमें ऐसा लगता है कि 6 महीने की लीव अगर दे रहे हैं, तो उसमें काम चल सकता है, ठीक है? और हाँ।
जी, जी। हाँ। जी, जी। हाँ, जी। जी। हाँ। जी। हाँ। जी, जी। हाँ। जी, जी। अच्छा जी, जी, जी। हाँ। जी, जी, जी। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। जी, अच्छा, जी, जी, जी। हाँ। जी, जी, जी। अच्छा और यही बात अगर मैं पैटरनिटी लीव्स की पूछूँ आपसे?
अ, पैटरनिटी लीव?